Aku tuh kesel banget sih, sama perusahaan tempat aku kerja sekarang ya. Mmm, mereka tuh suka ngasih kerjaan yang, pengen cepet-cepet selesai udah gitu
Oh kenapa tuh Kak?
datengnya permintaan itu, selalu bersamaan, sering banget bersamaan. Karena, mmm, apa ya owner-ku itu mereka kan suami istri ya. Jadi kadang ada 1 momen di mana si suaminya itu ngasih kerjaan ke aku. Udah gitu, istrinya pun ngasih kerjaan ke aku. Dan dua-duanya ini mereka tuh, eee, kalau misalkan istrinya itu kan dia biasa di divisi pembuatan konten. Kemudian kalau, eee, suaminya itu di divisi IT. Dan itu kayak kadang kayak minta permintaan itu enggak enggak lihat waktu, dan juga pengen, cepet diselesaikan dan apa ya, gak s apa ya sampai-sampai enggak liat waktu. Bahkan pernah malem-malem pun aku harus bikin proposal untuk eee, pengajuan tender dari bos aku yang cowok tuh. Terus, si ceweknya belum lagi minta dibereskan untuk konten, karena aku sekaligus apa ya, sebagai seorang konten kreator sekaligus kayak jadi personal asisten buat si bos yang cowok gitu kan. Dan itu kadang aku jadi pusing banget sih. eee, kalau misalkan udah datang momen seperti itu, dan ...tambah lagi orang tua dari si bosku ini, eee, si ibunya, itu tuh kadang suka ngasih, kerjaan ke aku bukan kerjaan sih kayak, nyuruh gitu ya. Iya, nyuruh-nyuruh eee, misalkan aku beli ke toko atau ke mall ya, buat beli A beli B gitu kan. Kadang pernah, aku disuruh ke bangunan hanya untuk membeli, eee, seng, alau seng? Eee, yang buat bangunan itu kemudian semen 3 sak, aku bawa pakai motor panas-panas aduh, luar biasa ya. Heeh.
Oh oke. Mmm. Oh gitu. Astaga paham. Mhm. Iya. Oh nyuruh oke oke. Iya. Astaga. Terus Kakak disuruh bawanya sendiri?
Aku bawa sendiri. Dan, itu kan memang kondisi kantor tuh lagi dibangun kan, lagi dibangun. Dan aku sering banget loh, kayak bolak-balik ke pasar buat beli kayak misalkan kurang catlah, kurang pakulah, atau misalkan aku keluar cuma buat beli makan siang, eee, apa ya, maksudnya tukang apa buat makan siang tukang, gitu. Padahal aku deadline kerjaan kantor tuh lagi banyak, padahal.
Oh, gitu. Ya ampun. Numpuk, ya?
Iya, benar. Oh, kadang kesel juga sih, kalau kayak gitu terus tuh, gitu.
Mmm, paham paham. Oke, aku ngerti banget sih posisinya Kak. Nah, eee, mungkin ya Kak, kalau misalnya di kondisi begitu, aku pun kayaknya akan merasa sama kayak Kakak gitu ya, frustasi. Nah, tapi sebelumnya nih Kak, eee, kira-kira nih ya, kalau dari Kakak sendiri nih, kalau aku boleh tahu, sebenarnya pekerjaan yang diberikan gitu ya, yang disuruh beli inilah, beli itulah. Itu tuh, sebenarnya apakah masuk di dalam job desc-nya Kakak atau enggak sih, hitungannya?
Mhm. Heeh. Iya. Heeh? Sebenernya enggak ada sih, karena, eee, kan sebelum mulai kerja tuh ada yang namanya kontrak kan? Dan, eee, mungkin karena aku lama di perusahaan tersebut, aku udah sekitar 9 tahun ya, dan sampai sekarang aku masih di perusahaan tersebut. Dan kenapa ya aku kadang agak ini juga sih, aneh juga ya, kontrak-kontrak ya tetep permintaan-permintaan pribadi suka ada gitu kan. Jadi kadang mereka tuh kayak, apa ya? Enggak bisa membedakan atau memposisikan diri mana ranah personal, mana ranah profesional gitu. Sedangkan aku orangnya yang sungkan buat nolak gitu loh. <chuckles> Iya.
Oh gitu. Iya. Heeh, ngerti. Oh, paham. Ah, aduh ngerti banget sih. Oke, nah kalau dari informasi yang ang aku dapatkan di Kakak gitu ya, aku paham banget situasinya. Apalagi posisinya itu adalah atasan gitu ya. Dan memang itu hal yang wajar gitu. Kalau misalnya Kakak merasa eee, kadang agak nggak enakan gitu ya. Nah tapi kalau misalnya nih Kak, eee, dari Kakak sendiri gitu ya. Mmm, dari bosnya Kakak, dua-dua ini sadar nggak sih pada saat memberikan tugas itu? Maksudnya apakah dari misalnya contoh nih, dari pihak istri gitu ya, memberikan tugas kepada Kakak, apakah si is eee, si bos is istrinya ini sebenernya sadar kalau, eee, suaminya juga memberikan tugas, atau Kakak rasa mereka ini memberikan tugas secara tidak sadar dua-duanya gitu, Kak.
Heeh. Mmm. Iya bener. Heeh. Heeh. Heeh. Heeh. Heeh. <laughs> Da iya, itu tuh mereka nggak ngasih tugas tuh enggak sadar dan juga enggak saling berkomunikasi satu sama lain. Padahal mereka tuh di rumahnya samping-sampingan loh kerjanya tuh, di rumahnya tuh. Ya karena kan rumah dan kantor tuh kan, eee, aku tuh sampingan. Jadi kayak, eee, ini rumah heeh, ...sebelahnya rumah, sebelahnya kantor. Mereka tuh ngantornya di rumahnya sendiri. Sedangkan aku dipercaya buat perusahaan apa? Di perusaha oleh apa? Dipercaya oleh perusahaan untuk ya istilahnya kayak nge-lead tim lah di kantor kan. Tapi aku kesalnya, eee, apa ya, karena aku udah dipercaya, jadi apa-apa tuh kayak ngandelin aku banget. Padahal aku tuh tenaganya cuma segitu-gitunya kan, waktu segitu-gitunya gitu kan. Ya kadang agak jadi, eee, apa ya? Maksudnya tuh kayak jenuh dan juga agak mumet juga sih, kalau misalkan ketika ada pencampuran job desk yang enggak jelas gitu.
Oh gitu. Bareng gitu ya. Mmm, paham. Waduh. Paham. Iya sih. Paham itu pasti bakal bete banget sih nah kalau yang aku denger gitu ya dari, eee, cerita Kakak, kayaknya ini mungkin udah pengalaman yang, eee, berulang-ulang gitu ya jadi nggak 1 kali terjadi, kalau dari Kakak, pribadi nih pernah nggak sih sudah pernah gitu menyampaikan, eee, batasan dengan jelas gitu contoh nggak usah jauh-jauh gitu ya mungkin kepada tugas yang kalau yang profesional mungkin Kakak, ngerasa itu kewajiban tapi kalau untuk yang tugas personal itu, pernah nggak sih Kakak, menyampaikan batasan gitu Kak, dan responnya kayak gimana?
Mhm. Iya. Bener. Mhm mhm. Mhm. Iya. Mhm. Heeh, nah mungkin itu sih kelemahan aku yang memang aku orangnya ini ya, eee, sungkan pertama itu ya, terus enggak enakan jadi aku tuh enggak berani, mmm, secara langsung atau to the point, eee, tolong dong, janganlah suruh-suruh aku di luar, pekerjaanku kan, tapi aku kayak ngasih kode-kode halus nih misalkan kayak penolakan secara halus gitu kan, terus misalkan aku misalkan punya alasan aku ada acara nih atau mbak atau mas gitu kan, tapi mereka tuh kayak, yang bodo amat kamu mau ada acara mau enggak pokoknya aku minta tolong ini gitu terus
Oh paham. <chuckles> Ngerti. Oke. Astaga bete sih.
Kalau, heeh, kalau misalkan aku nolak terus sengaja misalnya aku benar-benar nolak nih ya secara, eee, terang-terangan mereka tuh kayak kayak ngasih punishment kayak ngasih punishment ke aku.
Iya. Hah? Gimana tuh Kak?
Iya, kayak, eee, apa ya tiba-tiba, eee, apa ya kerjaan aku tuh kayak dikasih kerjaan segunung yang harus selesai dalam waktu cepet. Itu pertama. Kedua kayak gaji tuh jadi tahan. Udah mah iya, maksudnya udah telat, e gajinya sering telat. Terus kalau misalkan aku nolak, disuruh-suruh sama mereka, gaji itu makin telat gitu. Bahkan bisa nyampe lewat bulan.
Waduh repot sih. Daw wah. Iya. Demi apa, Kak, sejauh itu?
Iya, serius.
Waduh, itu bener-bener bikin lebih galau lagi. Nah, kalau dari aku gitu ya, Kak, ini mungkin saran singkat yang sekiranya membantu, eee, apa ya, Kakak mempertimbangkan gitu ya.
<laughs> Iya. Mhm. Heeh heeh, boleh.
Mungkin Kakak tuh, pern eee, bisa gitu ya memberikan, eee, jawaban yang netral gitu ya. Kalau misalnya diminta gitu, mungkin Kakak bisa, eee, melakukan memberikan jawaban yang netral dan profesional gitu. Tapi kalau misalnya Kakak udah pernah menyampaikan gitu boleh ya dibilang gitu. Tapi kalau misalnya nih, Kakak sampaikan seperti ini gitu. "Saat ini saya sedang fokus menyelesaikan tugas A dengan deadline hari ini gitu. Apakah tugas ini bisa menyusul setelah itu?" Gitu. Itu mungkin bisa seenggaknya membuat mereka meng-over pekerjaan itu dulu, Kak, supaya mereka juga inget gitu. Karena kan sekali lagi, Kakak juga kan seorang manusia ya, yang memiliki batasan dan juga memiliki, eee, waktu untuk bernafas sejenak. Kalau misalnya tugas tersebut diberikan secara tumpuk-menumpuk, itu akan berdampak ke Kakak, eee, dalam jangka panjang gitu, Kak. Apalagi dalam kesehatan mental Kakak dan juga dalam kesehatan fisik tentunya. Nah, mungkin juga Kakak bisa, eee, mendelegasikan gitu. Kalau misalnya ada karyawan lain, mungkin kalau misalnya, Kakak bisa mendelegasikan gitu ya. "Oh saya nggak bisa." Tapi misalnya, "Oh, si Budi bisa, oh si Agus bisa," mungkin, eee, bisa Kakak sarankan untuk mereka bisa mendelegasikan tugas itu. Kira-kira kalau dari Kakak, ini apakah efektif gitu dan bisa didengarkan dari mereka atau gimana tuh?
Mhm. Gimana kira-kira? Mhm. Heeh. Iya sih, mhm. Mhm mhm. Mhm mhm. Iya. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Heeh. Mhm. Iya. Mhm. Heeh. Mmm, mungkin ya saran dari kamu barusan memang cukup bagus juga sih, buat aku coba terapin ya. Dan memang, eee, apa ya? Yang kurang dari aku tuh mungkin lebih ke rasa beraninya mungkin ya karena mungkin karena aku tuh agak sungkan buat ngomong, iya mungkin iya, sebenernya aku ya kok udah pernah coba juga sih kayak, eee, apa ya? Nolak secara netral. Kemudian, mmm, coba mendelegasikan ke temen sekantor gitu kan. Tapi kayak mereka tuh, enggak tahu kenapa, mereka mungkin kayak lebih nyaman buat nyuruh aku atau misalkan yang ngerjainnya aku, ketimbang orang lain. Karena mereka tuh kayak punya standard bahwa kerjaan yang aku kerjain itu lebih bagus atau apa atau lebih baik daripada yang orang lain kerjakan gitu. Jadi kayak mereka tuh, belum belum menemukan, eee, karyawan dengan kualitas sebaik aku dan sesupel aku buat perusahaan begitu, seolah-olah kayak gitu gitu. <chuckles> Jadi aku tuh kayak enggak boleh kayak enggak boleh nolak dan kayak kayak nggak boleh, memberikan pekerjaanku ke yang lain gitu, seolah-olah kayak gitu. <chuckles>
Oh, begitu. Iya, paham. Oh, ya ya ya. Mmm, paham paham. Paham. Sebenernya nggak apa-apa sih, Kak, bagus gitu ya, Kakak dipercayakan oleh atasan. Tapi jangan sampai itu melebihi batasan diri Kakak, juga gitu. Karena takutnya akan berdampak secara jangka panjang gitu kepada Kakak gitu. Nah, kalau misal
Mhm. Heeh. Iya, s juga sih. Iya, dan itu udah lambat kerasa sih, sedi sedikit-sedikit kayak dikit-dikit burn out tuh kadang kerasa juga sih.
Iya bener. Jadi itu tuh sebenernya nggak apa-apa, Kak, untuk membedakan, membantu sesekali dan dieksploitasi terus-menerus. Itu wajib dibedakan sih. Maksudnya bisa gitu, Kakak bedakan gitu ya, dan mungkin Kakak bisa ke depannya menetapkan batasan gitu. Tapi bukan berarti itu nggak sopan ya, Kak. Tapi itu bagian dari profesionalisme Kakak, dan juga menjaga diri Kakak, gitu sih. Kalau dari aku ya, kalau dari Kakak gimana tuh, Kak?
Mhm. Heeh, sih. Mhm. Ya. Memang. Heeh, sih. Iya, bener juga sih menurut kamu ya, karena bagaimanapun kan, ada hak dan kewajiban karyawan yang memang tidak boleh dilanggar kan sebenarnya sih. Mhm, bener juga sih. Karena jangka panjangnya ke aku ke aku pun jadi kurang baik juga sih. Mhm iya sih. Mhm mhm. Oke deh.
Betul. Iya bener banget, Kak. Betul banget gitu, Kak. Nah, gitu Kak, kalau misalnya, eee, dari Kakak apakah udah cukup gitu, Kak, atau mungkin ada yang disampain lagi nih?
Enggak sih aku jujur ya, maksudnya ketika aku udah ngobrol sama kamu ini, aku bisa dapet banget insight yang bagus dan akan aku coba terapin deh ke apa ya, kehidupan aku. Agar bisa menentukan batasan antara, eee, personal dan juga profesional ke atasan aku deh gitu.
Siap, semoga bermanfaat ya, Kak. Nanti kita ngobrol lagi, Kak, Sampai jumpa.
Iya, makasih. Bermanfaat banget loh ini. Makasih ya. Sampai jumpa.
Iya.